C'est ça. En fait, je vais regarder à moitié. <laughs> Quand même pas trop être spoiler <laughs>
Ah! <chuckles> Tu vas fermer tes yeux. <laughs> Tu regardes d'un œil. <laughs>
<laughs> <chuckles> C'est ça. Quand je vois que la moitié des trucs. <laughs> Exactement. <laughs> Mais heu, non, mais c'est vrai que j'ai j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça qui me disent: «Ah, non non non, moi je regarde pas les je regarde pas les bandes-annonces parce qu'ils gâchent ils gâchent tout quoi» donc heu, c'est vrai, en plus pourquoi ils font ça?
Ou là, j'en ai trop vu. <laughs> <chuckles> Pas mal. Heu Les bandes-annonces, ouais. Ouais, mais heu, en fait, c'est ça bah, après, peut-être que c'est dur de trier les enfin, d'essayer de montrer de quoi il va s'agir, mais sans, sans trop en dire aussi. Je pense que c'est tout un art et c'est pour ça que c'est super mal maîtrisé.
Franchement. Oui. Oui et puis surtout que que parfois en fait tu peux être grave déçue parce qu'ils vont te mettre les meilleurs passages dans la bande-annonce. <laughs> Du coup, heu
Bah, c'est ça, bah ouais, c'est ça, ils vont, te spoil. Tu te dis en fait, la bande-annonce a été meilleure que le film, c'est quoi cette histoire? <laughs> Rembourser, ouais. <laughs>
Bah, c'est ça. <laughs> Rembourser. <laughs> Déjà qu'on paie assez cher. <laughs> Enfin bon
Oh mais c'est vrai, hein, place de cinéma, heu, c'est hyper cher.
Ah ouais c'est marrant, ouais. Franchement, ma ma mère, elle est abonnée, elle a le truc UGC duo.
Ah ouais, j'avais ça une une heu, un moment.
Ah, ouais?
Ouais, je l'ai déjà vu, ouais.
Bah, C'est pas mal, enfin elle est livrée au moins 3 fois <chuckles> par semaine mais
Ben là, oui, elle rentabilise.
Elle fait tous les films, mais du coup à chaque fois elle veut revoir les films avec moi. <gasps> Donc toutes les semaines: «C'est il faut que tu ailles le voir il faut que tu ailles le voir, il faut»
Et ouais. Non mais c'est bien, ça veut dire que tu vas souvent au ciné.
Non mais j'y vais pas, je j'accepte pas souvent parce qu'on a pas les mêmes goûts. <laughs> Non. Oh, elle adore les les comédies, heu, françaises déjà, ça elle kiffe. Heu, elle kiffe, heu, quoi d'autre? <blows air> Là elle elle vient de voir, heu, si moi ma mère et Sylvie Vartan, je sais pas quoi. Vous en avez entendu parler? Avec Leila B Bekhti.
Tu acceptes pas s <laughs> elle regarde quoi ta mère ta mère? OK, déjà. <chuckles> Non. Avec qui? Ah Leila Bekhti bah, je vois qui c'est, mais non, j'ai pas vu. Enfin, j'ai pas entendu parler.
Leila ouais. Bref, l'histoire, c'est une histoire vraie et tout, ça a l'air super émouvant et tout. Mais je veux dire honnêtement, en ce moment, j'ai envie de rire, tu vois et pas de <laughs> heu, ouais, non. <chuckles> Ouais, ouais. Non franchement avec le temps, j'aime moins aller au ciné, tu vois?
Ouais, j'avoue de pas regarder des drames. <chuckles> C'est bon, c'est déjà suffisamment pesant comme ça.
J'aime moins, sauf peut-être en hiver un peu plus, mais heu, quand il fait beau, je sais pas, j'ai pas envie d'aller m'enfermer, heu
Mouais. Moi aussi, quand il fait beau, heu, j'ai pas envie. Hem et c'est quoi le dernier film que tu as vu au ciné?
Bah de ouf. Ah vraiment?

Ah ouh, ah bah oui. Bon ça va, il est pas moche, oui, oui, oui. On va pas cracher dessus quoi, c'est ça.
Mais il est quand même il est quand même beau, hein. On va pas différemment. On va pas cracher dans la soupe. <laughs>
On va exactement, oui, pas sur lui. Ouais, soupe, c'est quand même mieux. <laughs>
<laughs> Non. Ouais, dans la soupe.
<laughs> Ah, ouais, donc, ouais, donc les bandes-annonces, heu, c'est pas très important?
<laughs> Non, non, on accepte pas les bandes-annonces et toi, du coup, tu te souviens, heu, du dernier film que tu as vu? <laughs> J'étais censée t'inspirer. <laughs>
Non. Non, non, non, non, on veut pas. Ah oui, dis oui, c'était ça la question. <laughs> Parce que la la, heu, enfin parce que Trap ça fait ça fait un moment quand même?
Ouais, c'était l'année dernière.
Ça fait 1 an que tu es pas allée au ciné?
Ah bah oui, clairement, moi, j'y vais pas ouais bah pas 1 an, ça fait, heu, j'y suis allée, heu, peut-être en septembre, tu vois?
C'est vrai? Ouais.
Mais oui, ça remonte à l'année dernière.
OK Waouh, franchement je sais même pas. <gasps> C'est ouf parce que j'y suis allée, il y a pas longtemps quand même, hein. Ça fait pas si longtemps.
Ouais, mais ça t'a pas trop marqué, je crois hein?
Ouais apparemment, ouais, ça m'a f
<laughs>
<laughs> Ça devait être peut-être un dessin animé ou
Parce que moi au moins j'y suis allée j'y vais pas souvent, mais je m'en souviens, tu vois? <laughs>
Bah <laughs> bah, justement, c'est parce que tu y vas pas, souvent t <laughs>
Ah oui, oui, c j'avoue, tu imagines si en plus, je me souviens même pas. <laughs>
Non, mais quand je te dis que ma mère, elle me parle des films, mais j tous les jours, elle me parle d'un nouveau film, en fait. Donc du coup, je, pouf, je <laughs> je sais pas du tout. Ah, elle va avoir un Avatar III. Bah, ouais.
Ouais. Marrant, ouais.
Faut arrêter au bout d'un moment, faut
Bah ouais, moi ça m'attire pas trop. Avatar
Stop it. Ah ouais, non. Bah, c'est le 1er film qui, hem, de science-fiction que j'ai bien aimé
Ah oui, par c'est bah ouais parce qu'en plus, il y avait la nouvelle technologie 3 D, c'était c'était innovant, mais là bon.
j'ai trouvé ça beau, ouais ouais. Ouais. Ouais. Oui, là on tourne en rond un peu quand même, hein.
Ouais, c'est bon, ça casse pas des briques, hein.
Le 2e déjà, oui, bah, <laughs> c'est pas q attends, attends, ça casse pas, heu, quatre pattes à un canard.
<laughs> Heu, ouais, c'est ça. <laughs> Mmh, ouais, j'avoue, ça casse pas des briques. J'adore celle-ci, je la dis pas mal. <laughs>
Ouais, <laughs> ouais. <laughs> <laughs> Casse pas les briques Et ça veut dire la même chose que l'autre. On est d'accord?
Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est pareil.
Ouais, OK. <chuckles>
Donc là, tu choisis, heu, tu choisis ton camp.
D'accord. <laughs> Le canard ou le doigt? <chuckles>
<laughs> Voilà, c'est ça. <laughs> En fonction de l'humeur du jour, heu